للأسف هي أسوأ حاجة دلوقتي أثرت على الجيل الجديد اللي طالع دلوقتي هي وسائل التواصل الاجتماعي، لأن نادر أوي لمّا تلاقي حد في الجيل ده بيستخدمها استخدام إيجابي. لأ، كلّه استخدام سلبي، اللي هو بُص، إحنا هنخربها، هي خربانة، خربانة، بس هُم بيخ بيخربوا أكتر الخربان يعني. ما حدش فيهم ب بيستفيد بيه خالص ولا بيعمل أي حاجة مفيدة فيه، بل بالعكس الناس كلّها بتبعد. يعني أنا أفتكر واحدة من الناس، أنا لمّا كنت قاعدة في ب في مع عيلتي وكده، آمم، قبل بقى جوازي وكده، فممكن مثلًا أنا وأي حد من أخو من أخواتي كل واحد فينا قاعد في أوضة لوحده، آآ، وتلاقي مثلًا أنا لو عُزت حاجة من أخويا مثلًا، آآ، أبعت له رسالة، أرن عليه، آه، "طب معلش وأنت جاي مثلًا كده معدّي في الطرقة عدّي عليّا هات لي كذا." فاهمني؟ فتحس إن إحنا قاعدين حتى في مكان واحد وكل واحد بعيد عن التاني يعني. آآ
إمم. إمم. إمم. إمم، إمم، إمم. إمم، إمم. إمم. آه، أيوه. <laughs> أيوه، أيوه، أيوه. بالضبط، ما عادش فيه، ما عادش فيه معاملات زي الأول.
طبعًا، طبعًا، ما عادش
حتى ما بين ال ال الع الاخوات والعيلة نفسها، أومال تخيّلى مع الغريب بقى.
إمم.
بقى في تباعد جامد جدًا، يعني.
صحيح. طب أنت تفتكر هل مثلًا إحنا بنحس بالوحدة لمّا بقينا اتعلقنا بال بالوسائل التواصل الاجتماعي والَّا لأ؟ والَّا إحنا اللي بنعمل في نفسنا كده عامةً؟ <laughs>
لأ، إحنا، إحنا بُصي، آآ، يعني إحنا آآ حبينا الوحدة، يعني خ الSocial Media خلاكِ خلاكِ تحبّي الوحدة.
آه، طب إزاي؟
ف فبيبدأ يخلّي الحاجة الغلط صح. أو يخلّيها عادي، آآ أنتِ متخيلة؟
إزاي طيب؟ إمم، إمم، يعني أنت قصدك إن أنت فكرة إن أنت خلاص أدمنت إن أنت تقعد مع ال آآ يعني مع مع صفحاتك الفيس بوك إن أنت تقعد من إن أنت مثلًا تروح آآ تقعد تتفرج تتفرج مثلًا على حاجة تبع
فدي كارثة.

أي حتّة طيب. <laughs>
لأ، ه هنا بصراحة مع اصحابي يعني، فاهمة؟
آه.
بنتجمّع كده برضه عند واحد صاحبي م يعني بنطبُخ مع بعض كده نعمل مثلًا أكلة كده بنحبّها مثلًا. يعني إ إحنا برضه شاطرين على فكرة يعني، بنعرف نعمل حاجات معيّنة، آه، يعني يعني مرّة عملنا طاجن كده قطّعنا فيه يعني شوية خُضار كده ومع لحمة وحطّيناها في الفرن، جميل يعني وطلع جميل، آه.
آه. حلو جدًا. إمم. آه. حلو ده، حلو الطاجن اللحمة بالخُضار ده بتبقى جميلة جدًا دي. طَب كويس إن أنتم بتعرفوا تطبُخوا والله دي حاجة كويسة إن الرجالة بتطبُخ يعني
طبعًا، طبعًا. آه، أصل ه-هنا في أوروبا يعني يعني كُلّه بيطبُخ بصراحة.
إمم، حلو.
آه، سيبِك من التقاليد المصرية اللي عندنا ديّة، إن السِت بس تطبُخ والكلام ده ما هأ اهم. إمم.
أيوة، الراجل ما بيعملش حاجة، دي أسوأ حاجة ممكن الواحد ي يحِس بيها في أي حتّة يعني الصراحة.
آآ أن أنا عن نَفْسي أصلًا باحب أطبُخ أصلًا. يعني أنا أنا باحب مثلًا أعمل الرُز مثلًا مش عارفة إيه، كباب حلة، أنا باعرف أعمله أصلًا.
آه، حلو ده. وبتعمله بقى في الفُرن كده والّا على النار، لإن على النار ما بيبقاش حلو أوي؟
طبعًا. لأ، كباب حَلة ب بيتعمل بيتعمل ع ع على النار عادي يعني مش أ أصل أ أصلها سهلة يعني سهلة ب يعني كباب حَلة سهلة جدًا. آآ بتحُطّي مثلًا قِطَع اللحمة متقطّعة وكده، وتستني أمّا تاخُد لون، آآ شوية فلفل أسود وبعدين ت حاطّة البَصَل، بس طبعًا كمّية البَصَل لازم تكون قد اللحمة. لو هتعملي نُص كيلو يبقى لازم نُص كيلو، أصل هي مُعتمدة على البَصَل أصلًا، فاهمة؟ وبعد بالضبط.
آه، تمام، ده حلو. إمم. اهم. إمم. طبعًا. أيوه بالضبط. آآ اللي هو نُص كيلو لحمة يبقى لازم نُص كيلو بَصَل، هتعمل كيلو لحمة يبقى كيلو بَصَل. بس اللي يقعُد يقطّع البَصَل بقى، ده أنت عن طَب والله كويس أوي إن أنت بالك طويل، أنت تعمل حاجة زي دي.
بالضبط، بالضبط. <giggles>
طيب، آآ هل إمم.
آه، وبعدين وبعدين بتوطّي بقى عشان ال البَصَل ين يبدأ ينزل مَيِّته وكده، فاهمة، شوية كده لو هتبُصّي لقيتِ محتاج مَيَّة زوّدي مَيَّة ش مَيَّة قليّلة، الملح تخلّيه في الآخِر خالص. بعد ساعة مثلًا تبدئي إيه، بس الملح تحُطّيه بأسلوب معيّن. هتجيبي الكوباية مَيَّة و وبمعلقة ملح فيها وتقلِّبيها وتقومي آآ ن منزّلاها بالمَيَّة نَفْسها، فاهمة؟
أيوه بالضبط. إمم. طبعًا. إمم.

والله أنا عندي كل وسائل التواصل الاجتماعي، بس لو جيت قُلت لي أنتِ بتستخدمي إيه؟ والله ما باستخدم أي حاجة خالص، غير مثلًا ممكن تقول اللي هو إيه ال الفيسبوك، إن أنا حتى باقعد إيه اللي هو أ أفِر كده فاهمني؟ لكن فكرة إن أنا مثلًا أقعد أنزّل حاجة مثلًا أو أشيّر حاجة أو كده مش مش قِصتي خالص، ولا آآ شخصيتي، يعني أنا ممكن أ فعلًا زي ما أنت بتقول كده أعرف خبر، حد مثلًا حصل له حاجة، حد مثلًا مبسوط من حاجة، كتب حاجة، يا سلام لو هاسمع حاجة إيجابية فاهمني؟ فالدنيا بتكون كويسة يعني معايا، إنما مثلًا إن أنا أ أخش على أي منصة تانية، وأنا مثلًا اللي أقعد أنزِّل، أو أمارس حاجة، لأ، وبييجي لي وقت مُمِل، فباضطر اللي هو إيه، لأ، أنا بابقى شايفة مثلًا إن أنا قدامي ساعة مثلًا في يومي، لأ، أنا أروح أعمل أي حاجة كويسة، مع أهلي، أكلّم والدتي، مثلًا أحكي لها حاجة آآ مع زوجي، مع ابني، فـلأ، باميل أكتر إن أنا أعمل ذكرى حلوة، أو أأدّي آآ أقضّي وقت لطيف آآ مع أهلي، فبالنسبة لي الموضوع بيبقى أفضل ليّا من وسائل التواصل مثلًا آآ أنزل إمم.
أيوه، أيوه. أيوه. أيوه، أيوه، أيوه. آه، ده حقيقي. آه، آه، طبعًا، بالنسبة للبنت بيكون مختلف شوية عن الولد بصراحة. وأنتِ أصلًا كدا كدا ب بقى لِك هنا فترة قليلة يعني، فأنتِ أكيد لسه برضه، يعني فما اتعوديش ما اتعودتيش على هنا يعني.
إمم. إمم. لأ، لسه، مش هاكذب عليك يعني.
ما أنا ع ما أنا فاهم ما أنا فاهم طبعًا، أنا فاهم، بالنسبة لي أنا الوضع مختلف، إن أنا أصلًا <tsk> أنا أصلًا متربّي هنا فعندي الاتنين زي بعض بصراحة.
باميل أوي آه. تمام، مش فارق معاك، يعني هنا زي هنا، عادي، إمم.
بصراحة آه، بصراحة م يعني آه يع الاتنين عندي واحد بصراحة.
إمم. ما أحسّيت كده من كلامك برضه، اللي هو <tsk> آآ لأ، عادي، أنا ممكن أقعد لوحدي عادي، ممكن أقضّي الوقت مع نفسي عادي اللي هو آه، فـأنا حاسّة باستغراب أصلًا من طريقتك في الكلام، بس قُلت مش مشكلة أحب أسمعك للآخر. <laughs>
<giggles> ما أنا اتعودت بقى، اتعودت. ما هو أنا ما هو أنا امم يعني ما ما ما هو أنا أصلًا، يعني أ أ أنا أول مرة شُفت فيها مصر في حياتي، كان عندي 15 سنة.
آه، فاللي هو خلاص، أنت بنيت حاجات كتير في البلد اللي أنت قاعد فيها.
أنا كنت قُلت لِك كده المرّة اللي فاتت. آه، فأنا فأنا بالنسبة لي، أروح مصر، كأنّي هنا، آجي هنا، كأنّي أ أ أ يعني فاهمة الإتنين عندي واحد.
إمم.
أنا عِشت نُص عمري هنا، ونُص عمري هناك، فقشطة يعني الإتنين عندي واحد.
وبتفضّل أنهي؟
بس بصراحة
إمم.
مش عا آآ مش عارف، يعني أنا يعني لأ، ب يعني في مصر عندي أحسن في حاجات كتير بصراحة. آه، مصر عندي بصراحة آه أحس بالضبط. طبعًا، طبعًا. آه، يعني أنا ب ب بابقى مستريّح باستريّح نفسيًا أكتر في مصر.
آه. أيوة، كده صح. مصر حاجة تانية فعلًا، مصر أم الدُنيا برضه. <laughs>

بخير والله الحمد لله، فضل ونعمة من الله. طيب
الحمد لله.
آآ، عايزين نتكلم بقى كده عن الذكريات الحلوة مع العائلة الكَريمة يعني، هو بشكل عام عامةً آمم، علاقتك بالأهل دي كلها ذكريات حلوة، يعني حتى لو امبارح بتعتبر ذكرى حلوة، آآ، لأن الوقت اللي بنقضيه معاهم بيبقى مختلف تمامًا 180 درجة عن أي وقت أنت ممكن تقضيه مع أي حد، حتى لو حد تاني مقرب منك، بس دايمًا بتحس إن الوقت اللي أنت بتمض بتمَضيه بت إيه ده أنا بدأت اتلخبط. بتقضيه مع عيلتك بيكون أحلى جدًا من أي حاجة تانية ف وأي حد تاني. فأنت بتوافقني في الرأي والّا لأ؟
تمام. أكيد. أيوه. <laughs> أيوه. لأ، باوافقِك طبعًا.
إمم. طيب أنت بتشوف الوقت إزاي اللي ب
أكيد طبعًا. ذكرياتي بالذات مع الأهل ديّة
إيه؟
لأ باقول لِك الذكريات ال ال اللي بتكون مع الأهل دي أصلًا، است استحالة تتنسي.
صحيح. صحيح. يعني الوقت دايمًا الواحد يعني مثلًا هنتكلم نقول مثلًا أ أكيد أنت مُغترب زيي دلوقتي، مضبوط؟
إمم. أيوه.
طيب ماشي، أنت دلوقتي وقتك كله بتقضيه إزاي؟ اللي هو إيه آه. يعني مثلًا ن إحنا دلوقتي في فترة العيد، تمام، كل سنة وأنت طيب طبعًا. آآ، في الغربة دلوقتي أنت بتشوف نفْسك قضيت العيد إزاي؟ هل أنت حاسس بفرحة؟
وأنتِ طيبة. بصراحة بصراحة آآ، أنتِ عارفة ز يعني زي ما أنتِ عارفة هنا مفيش عيد بصراحة، يعني صعب إن أنتِ تحسي بيه. آه.
إمم. طبعًا. طبعًا. إمم. أكيد. آآ، تحس آه. هتحس كده إن الجو ميت، صح؟
أنا عمري ما حسيت بالعيد هنا. بالضبط. بالضبط.